Hmm. Yung ano nun, yung music nga sabi ko nga kanina, ah, nakatulong yun, epektibo yun sa'kin nung panahon na, ah, hirap talaga ako matulog, nung mga ang body clock ko kasi dati, di ba sabi ko nga nasanay na nagpupuyat. So yun yung ah, nakatulong sa'kin naman nung, ah, panahon na hirap ako matulog, nung mga estudyante pa ko, yung mga music. Tapos sa ngayon naman, parang hindi na ko talaga nakikinig. Hindi na siya part ng routine ko yung ah, music. Oo, noon lang.
Oo. Oo. Hmm. Parang hindi ka na masyado sa music ngayon, kumbaga ganun. Oo. Pero ano yu yung ayaw mo namang makalimutan gawin bago matulog? May meron ka bang mga routine na kailangan mong gawin muna bago ka matulog?
Mm. Mm. Mm. Oh, yung sabi ko nga kanina, yung shower talaga. Though minsan nakakaligtaan ko talaga pero, nasanay yung katawan ko na na na gano'n, nagsha-shower na ako before talaga pumunta sa bed. So parang hi
Oo. Mag-shower. Mm. Nagiging routine na talaga.
Mm. Parang hindi na ako mapakali kung hindi ako magsa-shower before matulog. Pero may hindi naman palagi, may mga instances din naman na ah, minsan nakakaligtaan kong mag-shower, hindi naman palagi palaging nagsa-shower din ako. May mga ah, ano din may mga pagkakataon din na hindi talaga kapag tinatamad or
Oo. Hindi nakaka-shower. Lalo kapag pagod, di ba? <laughs> Or minsan nakakatamad din kasi minsan. Lalo kapag malamig naman, di ba?
Hmm, lalo kapag pagod. Mm. Oo. Lalo kapag malamig ang panahon, grabe! <chuckles> Nakakatamad talaga.
Oo.

No. Hindi siya hindi siya okey kahit sabihin ko na ah parang kahit maghapon ako natulog, iba pa rin kasi yung ano eh, yung tulog sa gabi. Ah no'ng mga panahon na yun nafi-feel ko na madalas sumakit yung ulo ko, nahihilo ako, yung mga gano'n. Kumbaga hindi ako nagiging productive kapag nagtatrabaho ako kapag ah hindi ako natutulog sa regular na tulog, ayun. Mhm.
Oo. Mm, tama. Mm. Oo. Iba kasi yung pahinga natin sa gabi eh, kumpara sa tanghali talaga.
Mhm. Wala talaga akong nagagawa, like natutulog na lang, wala na tinatapos ah sobrang tinatamad ako sa lahat ng mga bagay. Yun nga, wala, hindi hindi ka hindi ako nagiging productive kapag gano'n.
Hmm. Mm. Hmm, yung trabaho. Pero ano naman yung pinakamadalas mong pagkakamali na nakakasira ng tulog mo, nagkakape ka ba sa hapon, phone scrolling, or sobrang pagkain bago matulog?
Mm. Ah, yan. Ah siguro hindi a hindi kasi ako mahilig ano magkape.
Oo.
Yu mhm. Hindi ako hindi unlike yung ate ko, siya talaga yung mahilig magkape sa kape. Kaya wala yun, hindi naman siya nakakaapekto sa tulog ko. Ah sigu yung phone scrolling lang talaga, yun nga yung sabi ko kanina kapag gumagalaw yung kamay, siyempre dahil gumagalaw nga yung part ng body, hindi makaka ah makakatulog talaga. Kaya yun, siguro ang nakakaapekto yung pag-scroll ng ah cellphone. Siguro yung pagkain, minsan lang. Kapag nag kapag nanonood ako tapos biglang may nagpakita, tapos magkre-crave ako. Siguro yun yung hindi magpapatulog sa'kin, kasi gusto kong parang gusto talaga ng bunganga ko. Mm.
Oo. Hmm. Mm. Tama. Kapag busog. Oo. Oo. Lalo kapag ano 'di ba? Kapag midnight, ganyan, tapos may nakita ka, tapos gusto mo magluto, tapos babangon ka talaga at magluluto no'n, 'di ba? <chuckles> Nagke-cravings kaagad-agad.
Oo. Oo. Totoo yan. Mm, grabe, relate. Oo. Kailangan kay parang kailangan dapat makain mo yun sa, sa oras na yun, 'di ba? Kasi parang hindi
Mm. Kahit na minsan gusto mo na sanang matulog pero gusto mo ngang mag-cravings, kaya ayun, <chuckles> babangon at babangon ka pa rin. Pero ano naman yung payo mo sa mga nakakaranas nito, yung pagpo-phone scrolling, tapos yung pagkain bago matulog?
Mm. Mm. Ganyan na ganyan. Oo.

Hmm. Sa totoo lang, sa ngayon me mayro'n akong ano, routine na sinusunod, unlike dati. At saka dahil nasusunod ko na nga yung routine ko na yun, ah, alam mas ano, mas maganda na yung tulog ko ngayon. Mm, mas feel ko talaga. Ah, kadalasan yung parang ang unang ginagawa ko kapag parang time to sleep na, ah, nag ah, nagsho-shower ako gamit yung warm, kasi mas nakakarelax siya ng katawan ay. 'Di ba, ang hirap kasi parang ang hirap kasi makatulog kapag, ah, feeling mo malagkit ka or madumi ka, 'di ba ganun? So
Mhm. Oo. Hmm. Oh. Ano yun? Warm water talaga yung ano, ayaw mo sa malamig? So, nagpapainit ka ng tubig?
<coughs> Mm. Oo, nagpapainit muna ako ng tubig gamit yung electric na kettle dito sa, ah, bahay namin. Tapos, ah, sa isang timba, do'n ko ilalagay yung yung yung yung isang kettle na tubig. So yun, warm naman siya, and then after no'n nung, um, nung shower ko, siyempre diretso na ako sa bed. Tapos, ah, mini-make sure ko din na, ah, yung kumot ko tsaka yung maliban sa kumot, yung sa punda ng unan at saka sa bedsheet, ah, mini-make sure ko talaga na, ah, malinis din yun, presko yung di ba, ah, kumbaga parang, ah, mabango din. Kung hindi malinis, mabango dapat para mas Oo, di ba? Mas feel mo talaga yung tulog mo kapag, ah, bago lahat or malinis yung hi hihigaan din. Pero before din yun na
Mm. Oo. Hmm. Oo. Kasi mas mahimbing ang tulog eh kapag mabango, ganyan di ba? Mm, mm. Tama. Mm. Eh sa tingin mo, epektibo ba yun? Nakakatulog ka ba nang mahimbing?
Mm. Oo. 'Di ba napaka parang napakaliit na bagay lang naman yun na malinis na kumot or malinis na blanket tsaka mga punda ng unan. Pero napakalaking impact niya kapag sa tulog. Parang mas pinapaganda niya talaga yung, ah yung tulog, 'di ba? Mm.
Hmm, okey. Eh gaano ka ba katagal bago ka usually na nakakatulog? Nakakatulog ka ba agad or madami pang mga ano, mini minuto. <chuckles>
Mm. Hmm. Hmm, sa totoo lang, i nakadepende rin. Kapag talagang kunwari sa araw na yun pagod na pagod na pagod na pagod ako, magsho-shower na ako, tapos mm, mm, mm, diretso na ako sa bed. So so mabilis lang ako makatulog kapag mang kapag ganon na pagod ako or ang dami kong iniisip, 'di ba. Mabilis lang. Pero kapag, ah mm. Tapos may mga ano
Mm. Hmm. Mm. Nakadepende? So, kapag masaya ka ganun kapag masaya ka, mas mahimbing ba ang tulog mo or depende rin? <chuckles>
Kapag masaya Ah, naku